Ừ, thì nói chung là thay vì là kỷ niệm là mình được tấm hình đẹp thì kỷ niệm m là mình đã cực nhọc nhưng mà hổng được c cái cái gì hết, mà lúc mình kể lại nó cũng cười cười mà, đúng hông? Nó cũng vui vui, ừ, ờ. Rồi vậy thì, à, sau khi mà chụp không được, à, như ý đó đó, thì hông biết là bạn có đổi qua bạn đi chỗ khác bạn chụp hình hông ta? <laughs>
Ừm, ừm. Đúng. Đúng, chính xác, chính xác, đúng rồi. Ừ, ừ. Ờ ha. Có chứ bạn. Mình là một người cố chấp mà bạn, thì mình quyết tâm săn mây lại vào sáng hôm sau ở chỗ khác. <laughs> Quyết tâm chứ, ừ, đó, thì là mình lên một cái đồi có tên là Đa Phú, thì cũng rất là nổi tiếng Đà Lạt đó, nhưng mà bạn biết là đi theo Google Maps, đúng hông? Rồi nó tới công chuyện nữa rồi, là đi lên một cái, ơ, bãi tha ma. <tsk> Ờ, bạn biết nó nằm ngay giữa dốc luôn, thì chỉ có một người họ chặn mình lại, họ kêu là gửi xe ở đây đi, rồi đi cái xe Jeep của họ lên là tốn đâu đó hình như 50.000 1 người, thì, kiểu, như là mình thấy nó ừm.
Ờ, vậy hả? <laughs> À, đồi Đa Phú ha, ừm. Rồi, rồi, sao nữa, sao nữa, sao nữa? <chuckles> Ờ. Ồ, tức là, ừm, kiểu như là, họ chịu kéo bạn, đúng hông? Bạn kêu bạn là đi xe Jeep của họ đi, đúng hông? Ừm.
Đúng, chính xác. Đúng, đúng, chính xác, thì cái đường đó nó cũng hơi khó đi thiệt, tại nó dốc rất là cao mà còn gồ ghề này kia đó bạn, thì mình thấy: "Ủa, mình nhớ là mình coi TikTok nè, người ta có đi cái đường khác, đâu có tốn tiền gì đâu?" cái rồi là mình quanh xuống nha, xong mình đi tím cho ra cái con đường kia để mình đi lên mình không có tốn tiền.
Ơ, hay vậy ta, tức là bạn, hả, chấp bất chấp và cái lời chèo kéo đó bạn bỏ qua luôn, bạn không có bị, hả, người ta dụ, đúng hông? Bạn đi tìm cái đường mà nó phù hợp với bạn hơn, rồi. Cái này thực sự là hay đấy chứ, ừm, m
Nó Ờ. Đúng rồi, chính xác. Đúng, đúng, ừm, chính xác, đúng rồi bạn. <laughs> Trời ơi, mình đã nghiên cứu mà, ừ, mình nghiên cứu trước đó rất là lâu rồi bạn, xong rồi cái mình cũng tìm ra được con đường đó thì bạn biết là nó theo, kiểu, là có một cái thanh chắn ngang hông bạn? Ờ, kiểu như người dân địa phương họ đi thôi đó, thì phải dỡ cây đó lên thì mới chui vô được, đó, thì mình ngồi mình canh, mình canh người dân từ trong chạy ra rồi mình chạy vô.
Hay, hay, hay. Ờ. Cũng ô kê đó chứ.
À, mình phải đợi thời bạn ơi, ừm.
Vậy tính ra á nha là, ừm, bạn cũng đã, gọi là, hả, chuẩn bị rất là kỹ cho cái chuyến đi của bạn. Nói chung là, không có để m cái gì mà nó nó, gọi là, hả, ảnh hưởng đến nhiều hết, trừ cái việc là người ta quay video đẹp quá, chụp hình đẹp quá xong rồi tới chỗ đó nó hổng được, cái đó chịu rồi, đúng hông? Cái đó mình đâu có tìm hiểu trước được, <chuckles> đúng rồi, đúng rồi, đấy, ừm, nói chung bạn cũng hay quá chứ, ừm.
Đúng rồi. Đúng, chính xác, chính xác. <laughs> Đúng rồi. Cái đó mà thời tiết rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác, ừm. Thì bạn biết ờm, thì đợt đó tụi mình lên thì, kiểu, như nó cũng hổng có mây lắm, nhưng mà được cái là mưa lâm râm lất phất á bạn nên là có cầu vòng nên là cũng ô kê đi, cũng cũng cũng đi. <chuckles>
Ây, tính ra á là cầu vồng nó còn hiếm hơn mây chứ bạn, giỡn hoài, ơ, tính ra là vậy là cũng hay, cũng hên á chứ, ừ. Ừm.
Thì đó, <laughs> ừ, ừ. Ừm, đó đó, thì được này mất kia đi, cũng bù qua sớt lại đi, đúng hông?